Pour le coup, j'ai plusieurs, heu, entre parenthèses «saveu» saveurs, je sais pas si ça se dit, mais des des encens on va dire. Et notamment j'ai j'en ai un en fait, heu, aspect forêt. Hein, notamment où ça fait penser un peu à la nature et cetera. C'est avec, heu, des du du du cèdre notamment. Et, heu, il y en a un autre où c'est plutôt aspect, heu celui-là il est un peu étrange, parce qu'en fait il a un aspect plutôt, heu, comment dire? Un peu alimentaire, c'est-à-dire, heu, tu vois un peu les boulangeries? Quand tu sors le matin et que tu sens l'odeur, il a un aspect un peu alimentaire, un peu, heu, baguette j'ai envie de dire. C'est c'est assez étrange pour le coup, j'utilise pas trop. Mais, heu, mais voilà j'en j'en ai plusieurs au cas où, ça peut selon la la la situation ça peut différer donc c'est c'est ce que j'aime bien. Puis il y a aussi le côté on va dire, heu
<chuckles> Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Ah, ouais? Ah, oui, oui, oui, oui, oui. Ouais. Ouais.
ça aussi j'en ai peu parlé, mais notamment, heu, quand on rentre on rentre le soir, on on se pose, heu, dans le salon. Bah, tout simplement les le niveau des des on a une fenêtre, hein. Ben un truc, heu, tout bête, hein mais heu des des des stores, heu, automatisés. Tu sais avec les volets qui notamment se commandent avec une application, ça pour le coup, ben quand on rentre le soir en fait. Je peux soit dire, heu, je sais pas 20:00, ben les volets se ferment. Ou soit directement le commander, heu, de façon manuelle directement. Et ça pour le coup je pense que, forcement si on a pas ça, ben ça ça impacte un petit peu le le coté ambiance, heu, cosy quoi. Mais forcement c'est c'est un budget aussi. Voila, voilà, forcement ça
Ouais. Mmh mh. Mouais. Ouais. Ah oui! Ouais. Mmh mh. Ouais. Et l'intimité aussi sûrement, heu? Ouais, ouais, carrément. Tu as des rideaux aussi, des des rideaux un peu épais, à tirer, qui peuvent renforcer ce côté-là, peut-être?
Heu, au niveau des rideaux, oui j'ai des j'ai des petits, heu, rideaux avec, heu, un tissu assez, heu, ass qui fait penser un peu à du velours en fait, concrètement.
Ah ouais! Ouais, ouais, ouais, beh, je vois très bien, hein. Ouais, ouais, ouais, trop beau. Ouais, ouais. Ah, ça a l'air sympa, franchement, ça fait envie de venir passer une soirée chez toi parce qu'on a l'air d'être plutôt bien, heu, bien, cosy. Donc, heu, écoute, pour, heu <chuckles>
Donc qui est assez lourd en fait, opaque et cetera. <laughs> Bah, c'est gentil, bah, j'y ai mis de de l'amour et du temps là-dessus, donc forcément, heu.
Ouais, ça se sent, franchement, heu, je trouve que le détail papier peint, heu, tu vois, moi, qui y accorde beaucoup d'importance, c'est pas toujours, heu bah, c'est rare. De de d'oser remettre du papier peint maintenant, donc, heu ça revient à la mode. Mais tout le monde n'ose pas. Donc, heu, bravo, franchement, ça a l'air très sympa! Donc, heu, merci encore d'avoir partagé, heu, tout ça avec moi. C'est ça fait très envie! <chuckles>
Mouais. C'est ça. <chuckles> Beh, merci à toi en tout cas c'était très gentil de poser, heu de me dire tout ça.
<chuckles>